Okay. E, ehm, la tua famiglia c'era qualcuno musicista in famiglia che, ehm, appunto oppure mhmm, oppure no, hai scelto hanno scelto loro quindi di farti suonare il pianoforte, giusto? Da piccola. <chuckles>
A allora, m'han detto che volevano che suonassi uno strumento, m'hanno chiesto cosa volevo suonare, io dissi il sassofono e mi dissero: "No, hai i polmoni troppo piccoli per il sassofono", come se dovessi diventare la sasosfo la s la sosso so sassofonista, ehm, per antonomasia. E quindi mi hanno ma mi hanno messa ba a suonare il pianoforte perché nessuno dei 2 era musicista, però mio padre era un grande cultore della musica lirica e classica. E quindi ecco, quest'amore
Mh-mh. <laughs> <chuckles> Sassofonista. <chuckles> <chuckles> Mh-mh. Ah, che bello. Quindi tu sei cresciuta in mezzo alla Boheme, alla Carmen, immagino a Mozart, Beethoven, <chuckles> okay. Eh, quindi e tu il sassofono scusami, dove ehm, ehm, dove l'hai sentito? Cioè com'è che una bambina così piccolina dice: "Io voglio suonare il sassofono"? Perché? <chuckles> Cioè <chuckles>
Sì. Sì, sì, sì. Mh. Chi più ne ha più ne metta, esatto. <chuckles> Non lo so. Non me lo so mai chiesta. Che non, non so non me lo sono mai chiesta, è la prima volta che che qualcuno me lo chiede e e non saprei rispondere. Non lo so.
Mh. Forse da qualche cartone animato, da qualche
Eh, puà può essere. Può essere che
qualche disco jazz che sarà passato <chuckles>
Non è che Pollon magari suonava il sassofono? Guardavo Pollon, sì, può essere. Pollon combina guai, non so i cartoni di quando ero piccola. <chuckles>
I? Ah. No. I non sono sicura. <chuckles> Quindi
E alla fine piano, piano è stato, piano fu e vabbè, bello comunque. Allora dai 6 ai 15. Ehm, poi ho fatto delle medie, una scuola musicale dove era proprio no. No, no, no, poi ho smesso. Ho continuato con delle lezioni private, io da sola e poi è è s è è arrivata la la lunga adolescenza molto turbolenta, e chiaramente non c'era tempo per suonare il pianoforte, quindi che peccato, mh. Che peccato perché poi riprenderlo è dura, eh, come tutte le attività. Mh.
Okay. Quanti anni hai suonato? Ah, okay. Okay, hai fatto anche il conservatorio? Okay. <chuckles> Certo. Ovviamente, cioè <chuckles> Mh-mh.

Dunque, io vorrei parlare, uhm, vorrei farti una domanda. Tu quale hobby, ehm, di quando eri bambina, qualche passione di quando eri piccolina, ehm, ti piacerebbe riscoprire adesso in età adulta?
Guarda, sai che è proprio interessante, perché ultimamente sto cercando proprio di riconnettere con quel momento dell'infanzia, della giovinezza e riscoprire un po' delle attività che facevo volentieri, felice e che ho smesso di fare negli anni per determinati motivi. E quindi ti potrei parlare, ehm, sia della pittura, ehm, sia, soprattutto, della musica. Mh.
Mh-mh. Mh. Oh, che bello. Ah, ancora più bello. <chuckles> Okay. <chuckles> Quindi due arti.
<chuckles> Un po' dell'arte diciamo, ehm, 2 arti, vabbè la pittura c'è poco da dire eh, perché sono un po' una capra, però son felice di sono felice di di di essermi rimessa a disegnare, a colorare, a pitturare. Ehm, poi l'altro invece la musica, riguarda il pianoforte, perché era qualcosa per me importante da piccola, soprattutto importante per la mia famiglia. E quindi ho <chuckles> come sempre, esatto. Ehm, e quindi ho ripreso insomma a suonare dopo tanti anni e faccio un po' pena eh.
Mh-mh. Certo. Ah okay. Mh-mh. Okay. Okay, come sempre accade. <chuckles> Tu suonavi suonavi da qua quando hai iniziato, quanti anni avevi?
6. Mh.

Si, faccio dei quadri poi li regalo a tutti e li obbligo a metterli in casa e ne do un sacco, perché adesso ti dico che quadri faccio. <chuckles> Io solo mi dedico ai cactus, solo faccio disegni di piante grasse e cactus, perché il resto non mi soddisfa il resto, non lo so. <chuckles>
<laughs> <chuckles> Okay, che co Ah. Solo quello. Perché? <chuckles> Bellissima questa cosa. E quindi tu disegni cactus, cioè, ti sei specializzata in cactus? <chuckles> Ma pe perché i cactus?
<chuckles> Mi sto specializzando, eh. Uhm, 1 anno non è ancora abbastanza. Eh, perché mi piacciono un sacco. Ehm, mi danno proprio allegria. In più io non ho il pollice verde, però mi piace un sacco avere le piante e la natura di fianco a casa e quindi ho un sacco no, no. Ce li ho ho un sacco di cactus piantati intorno a casa mia, è tutta piena di cactus e piante grasse e son gli unici che p che resistono al eh, perché sono forti. Io vivo in un posto caldo, hanno bisogno di poca acqua, qua c'è poca acqua e poi appunto resistono alla mia
Okay. <chuckles> <chuckles> <chuckles> E quindi li disegni. <chuckles> Okay. Ah, beh, sì, giusto. Perché resistono <chuckles> <chuckles> Poi i cactus hanno anche un fiore a un certo punto dell'anno, mi sembra no?
Brava, il cactu insegnano un sacco di cose, insegnano la bellezza che che bisogna apprezzarla nel momento presente perché poi sfiorisce, perché fiorisce in un giorno, sfiorisce al giorno seguente e poi ci vuole tanti mesi prima che ritorni il fiore. Poi insegnano a difendersi con le spine, ehm, dal agenti esterne. E se essere stoici e stoiche perché anche con tanto sole e poca acqua riescono a sopravvivere. E quindi, tutte queste cose mi han portato a disegnarli e mi rendono felice. Mi piacciono le tonalità dei colori che si usano sia per i sia per i, ehm, per i verdi, ehm, che per i marroni e anche per le piante grasse e sono semplici secondo me da disegnare rispetto a altre cose perché non ho delle tecniche particolari, anzi sono un po' imbranata e
<chuckles> Che bello. Mh-mh. Certo, però essere morbidi all'interno. <chuckles> Mh-mh. Eh, certo, certo. <chuckles> Mh-mh. Eh. E poi tu regali questi quadri di cactus. E e i tuoi amici, i tuoi famiglia cosa dice? Cosa dicono?
Ridono, eh. Ridono che mia figlia ha 9 anni ride: "Ancora mamma" fa: "Tu sei brava, è bello." <chuckles> Ho riempito la casa. Tutto è nato perché io volevo dei quadri di cactus, non li trovavo e allora ho detto, me li faccio da sola, e ho inizia
Eh, rid <chuckles> <laughs> <laughs> Ah. Beh, potresti aprire un business, potresti aprire <chuckles> un negozietto dove vendi quadri di cactus. <chuckles> Beh, perché no?
Eh, chi lo sa? Mi sono affezio Magari. Ci ho pensato, eh. Non credo di diventare ricca, però, perché no. Eh. Però, ecco la pittura questo mi riconnette anche proprio con l'infanzia perché comunque io disegno in un modo abbastanza naif, ehm, con colori vivaci, forti, ehm, mi piace molto anche il contorno in nero, ehm, il contrasto di colori, ehm disegni semplici, però sì, un po' infantili, che è un po' anche un lato mio essere bambina, ridere tanto, un po' essere fanciulla ancora. E quindi un bell'hobby. <chuckles>
<chuckles> Mh-mh. Okay. Che bello.